Sí, la verdad, eh, pues la verdad al principio cuando llegue, mm, llegamos, eh, pues, tenemos que llegar temprano, porque, pues, eh, se oscurece y ya no hay luz para para armar, porque, pues tiene ahí tienes que armar como todas las casas de campaña, eh, también arman como una carpita donde donde va a ser la cocina, el baño, todo, todo es así como muy austero, eh, no hay baños ni nada. Entonces tienes que llevar todo de todo a todo tienes que llevar. Es como ir a acampar, ¿no?, pero en un lugar donde no hay baños. Sí. <chuckles>
Mm. Ay. En Claro, debe ser una conexión debe ser una conexión muy bonita con la naturaleza, ¿no?, hasta el hecho de tener que preparar todo esto es, este, no sé, eh, yo creo que el acto de preparar todo esto, la la carpa o todo, es como que, no sé, te trae de nuevo presente al momento, ¿no?
Sí, sí, la verdad, entonces, nos teníamos que ir tempranito para poder, eh, armar todo, ¿no?, entre toda la familia. Eh, más los hombres son los que arman los baños, todo eso, porque sí tienen que hacer un hoyo <chuckles> ahí en la en en la arena para poner la baño, otl otros también ayudamos a a poner todas las carpas y todo eso. Entonces sí, pues, entre muchas personas, pues sí sí se pues se sientes un alivio, ¿no?, no nomás el peso para us una sola persona. Entonces rápido rápido, pues sí.
Por supuesto, a la colaboración, ajá. Y dime, usualmente este viaje, ¿cuánto tiempo dura? ¿Se van una semana, el fin de semana o cómo es cómo hacen?
Pues son como unos 4 días, 4 días. Entonces, sí, mm, un día es más como para irnos y y armar todo, y ya los otros días son para, pues, ya disfrutar, ¿no?, ya el último día para levantar todo, limpiar y para irnos, ¿no?, pero pues sí, la verdad, eh, ya, pues al otro día, ¿no?, que amaneces, eh, ya ves la playa, el ruido de las olas, el cielo, es muy relajante.
Ya. Ay, qué bonito. Ujú. Me imagino. Y a ver a ver, pues sí, yo creo que ahora vivimos así tan dependientes de la tecnología, como que, e es como que alguien te escribe, tienes que responder, inclusive en el trabajo y lo que sea, ¿tú antes de hacer este viaje, eh, avisas que vas a estar desconectada o simplemente te desconectas?